ค่ะ เจ้เคยให้ ปล่อยให้ความกลัวเนี่ย หยุด แบบเจ้ได้บ้างไหมคะ?
โอ้โฮ ก็มันมีนะคะ ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบว่ามันทำให้เราต้องแบบหยุดในความสัมพันธ์ แล้วก็คิดว่า เออ "มันควรจะไปต่อ หรือยังไงดี?" อะไรแบบเนี้ยค่ะ เนื่องด้วยเราแบบคบกันมา
หือ ในเรื่องความสัมพันธ์ แฟนเหรอคะ?
ใช่ ก็ ใช่ค่ะ มันเหมือนแบบว่า ล มีมือที่ 3 มือที่ 4 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มือที่ 4 ด้วย
ใช่ อะไรอย่างเงี้ย ก็
มันไปถึงมือที่ 4 เลยเหรอ อืม ไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
คือกว่าเราจะรู้ว่า มันก็ไปเป็นมือ อ มันมีมือที่ 4 เข้ามาแล้ว อะไรแบบเนี้ยค่ะ
แล้วเราเป็นมือที่เท่าไรคะ เราเป็นเจ้าหรือว่ายังไง? อ้อ เราเปียมือแรกเลย โอเค
เราเป็นมือแรก <laughs> ใช่ เราเป็น มือแรก แล้วเราก็เหมือนแบบว่า เราอะ ด้วยอาชีพเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ทำให้เราอะ
แต่เราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราเป็นมือแรก? เราเข้าใจว่าเราเป็นมือเดียวมาตลอด
ใช่ค่ะ คือเราไม่เคยคิดด้วยว่าเราอะ จะเป็นมือแรก อะไรงี้ เออ <chuckles> เพราะว่า
<laughs> <laughs> <laughs> โอ้ ขอโทษไม่ได้เจตนาจะหัวเราะ <laughs>
ไม่เป็นไรค่ะ เพราะตอนเนี้ยก็คือทุกอย่างมันจบหมดแล้วไง มันก็ อา กลายเป็นเรื่องที่แบบสามารถที่จะเล่าสู่กันฟังได้เป็นอย่างดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือ ค่ะ ด้วยความที่ว่าเราอะไม่เคยมีแฟนเลยในชีวิตนี้
อืม อา งั้นเล่าเลยค่ะ อือฮึ ทำไมล่ะคะ?

ค่ะ ก็คือเขาจะแบบ เอ่อ เขาเรียกเทกแคร์ดูแลเราเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนเป็นเจ้าหญิงเลย คือเราอะ แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย คือเขาจะทำให้ทุกอย่าง เขาก็จะแบบ เออ ขับรถมารับ พาไปทานข้าว พาไปแบบ เหมือนทำ ดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ เหมือนเป็นไข่ในหิน เออ เพราะเขาก็รู้ว่าครอบครัวเรา พื้นฐานครอบครัวเรา เงี้ยค่ะ เขาเลี้ยงเรามาแบบไหน อะไรแบบเนี้ยค่ะ เอ่อ เขาก็พยายาม treat ในลักษณะเดียวกัน แล้วเขาก็เป็นคนจีน เหมือนกัน ใช่ไหมคะ อืม เขาก็จะแบบเหมือน อา รู้วิธีว่า เออ คนจีนส่วนใหญ่เลี้ยงลูกสาวมาสไตล์ไหน อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วเขาอะรู้ว่าเราอะไม่เคยมีแฟนไง แต่ด้วยความที่เขาเป็นคน เอาจริง ๆ มันคล้าย ๆ คนกะล่อนที่แบบเป็นนักธุรกิจ ที่แบบจะต้องตีลงาน ติดต่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำให้เขาอะมีทริก มีเทคนิค อา อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ อือ
อื้อฮือ อือฮึ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อา ค่ะ อือฮึ อืม อือ มีจิตวิทยาในการเข้าหาคน อือฮึ อา แล้วคบกันนานแค่ไหนคะ กว่ามันจะมีเรื่องมือที่ สอง ที่ สาม? อะฮะ นั่นน่ะสิ
จะเจอ สามสี่ อะเหรอคะ? <chuckles> ก็คือ 2 เนี่ย คือผ่านเข้ามาเฉย ๆ จริง ๆ แค่ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะ สอง ก็เข้ามาแล้ว ใช่ <laughs>
เดี๋ยว อ้าว! เหรอ แล้ว ใน ในความรู้สึกว่า เราไม่เคยมีความรักมาก่อน แล้ว มันรู้สึกยังไงคะ?
เออ ใช่ เรารู้สึกกลัวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากเลยอะค่ะ ว่าแบบเฮ้ย อะไรอะ ผ่านไปแบบอาทิตย์เดียว มีผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะโทรมาหาเรา แล้วก็แบบว่ามาพูดประมาณว่าแบบ "เราอะเป็นใคร? แบบเราคบกับผู้ชายคนนี้อยู่เหรอ?" อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เออ ซึ่งเราก็แบบ โอ้! ช็อกสิคะ เหลือเหรอ ก็แบบ "เอ๊ย เกิดอะไรขึ้นในชีวิต?" อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็รู้สึกแบบอึ้ง ๆ
อะฮะ ช็อกไหมคะ? <chuckles> อา แล้วคุยกันได้ใจความว่ายังไงคะ? เรา เราจะถอยไหม หรือว่าเราจะสู้?
ก็ ณ ตอนนั้นน่ะค่ะ เราก็แบบ "เอ๊ย ไม่สิ เขาเลือกเรานี่" อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็เลยถามเขากลับไปว่า "แล้วคุณเป็นใครเหรอคะ?" อืม เออ เขาก็บอกว่าเป็นคนที่คุยกัน อะไรอย่างเงี้ย บอกว่า "อ๋อ งั้นสถานะเราต่างกันค่ะ" อืม
อืม นี่! ไม่ยอมนะจ๊ะ เออ อะฮะ โอ๊ย! คุณก็ไม่เบานะคะ นี่ขนาดอาจแบบว่าครั้งแรกนะ อา
<chuckles> ค่ะ ใช่ เราก็เลยบอกเขาบอกว่า "เออ เราอะมีสถานะ แต่เขาอะไม่มีสถานะ เพราะฉะนั้นน่ะ เออ เราก็จะไม่ถือความเขา" แต่เราก็จะไม่คุยแล้วนะ อืม
อุ๊ย! อะฮะ แล้วผู้หญิงเขาว่ายังไงคะ?